へえ、え、スラムダンクの映画だったら、結構新しいやつですよね。あのスリーディーのなんかの。
あ、そうですそうです。あ、そうですそうです。もう去年か一昨年ぐらいだったかな、はい、そこで、あの、紅白も出てます。<chuckles>
ははは。 うーん。 あ、そうなんですね。すごい有名な方っていうか、人気なアーティストなんですね。
あ、そうなんです、はい。 はい。いや、えっとね、いや、そこまでですね、今年結成にじゅうごねんか6年とかなんで、だからもう全然、何て言うんですか、私からしたら、まあ、前から、その、何ですかね、邦楽ロック界ではまあまあ有名なんですけど、世間に出るっていうかそこまでって感じですかね。
はい。 あ、はは。 はい。おお。 ふーん。あ、ほうなん、ジャンルで言ったら、邦楽ロックがお好きっていうことなんですか？
はい。 あ、そう、そうですそうです。はい。おっしゃる通りで、邦楽ロック好きで。
ええ、はいはいはい。え、なんか結構昔から聞かれてるってことですよね。その昔から知ってるってこと
はい。 いや、えっとですね、私が、その、す音楽、もともとそこまで好きじゃなかったんですけど、あの、大学生の時に、あの、姉の友達に誘われて、ま、姉もそうなんですけど、あの、地元、ま、近くで、そのフェスがあったんですよ、音楽フェスが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
うん。 はい。 うん。 ほうほうほう。
あって、で、そこまだ本当それまでは全然音楽興味無くて、まあ、あの、何て言うかあの、CD も別にそんなに買ったことないし、あの、別にき聴くっていうのはあんまり無かったんすけど、その初めてあの、地元でフェスあ、地元っていうかきょ京都でフェスがあって、で、そ
ええ。ふんふんふん。 うん、ふんふん。 ふんふんふん。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
京都大学で、ですか？ あ、そうですそうです。あ、よく知ってます？<chuckles>
う、あ、うかはい、知っていますね。はいはいはい。
はい。で、そこに初めて行ったんですよ。で、そっから音楽好きになって、もうその2日間行ったんですけど、音楽って、こんな人って盛り上がれるんだっていうところ。
はいはい。 ふーん。